Oke oke oke oke oke. Nah, kalau gitu, eee, kamu, eee, belajar dari mana nih, bisa me manage, eee, notifikasi dengan, sampai di tahap yang ideal itu? Apakah kamu cari-cari referensi di internet, itu apa apa yang hayu harus dilakukan? Atau kamu udah, eee, bisa sendiri tuh, belajar sendiri tuh cara yang idealnya kayak gitu?
Mmm, waktu itu riset dulu ya, Kak, mmm, dari latar belakang, terus, sam perumusan masalah ya, sampai, mmm, riset itu menyimpulkanlah.
Mhm. Oke. Oke. studi pukuas studi puka eh, pukasa lagi, studi pusaka gitu ya? Enggak ya, oke, heeh.
Bukan. <laughs> Buta be betul juga, betul betul. Nah, jadi nyari nih, cari-cari nih Kak, di internet, terus kayak ngelihat apa aja sih fitur-fitur yang sebenarnya tuh bisa kita atur demi menjaga kewarasan kita, dengan cara mengurangi notifikasi. Nah, setelah itu dapet nih ternyata, tadi yang katanya tuh kita bisa, mmm, membuat mode fokus, bisa nge-mute, mmm, apa, grup-grup dan satu lagi yang tadi itu, yang pesan otomatis itu menurut aku tuh sangat ini, Kak, <clicks tongue> sangat membantu. Dulu kan WhatsApp aku tuh WhatsApp yang pribadi gitu kan, Kak, kemudian bisa ternyata diubah modenya menjadi WhatsApp bisnis, sehingga aku bisa menerapkan fitur tadi. Jadi, aku riset di internet, di artikel-artikel, gitu.
Mhm. Oke. Oke oke. Oke oke. Membantu ya. Oke. Oke oke. Oh, mhm. Oke oke. Wow wow, eh, berarti kamu, eee, WhatsApp-nya nggak kamu pisahin ya? Kamu jadikan WhatsApp pribadi kamu, beralih ke bisnis gitu ya?
Eee Betul, jadi WhatsApp pribadi, itu juga WhatsApp kantor gitu. Itu melambangkan keloyalitasan terhadap kantor gitu kan, awalnya seperti itu.
Waduh. Iya. Iya, tapi kan <laughs> tapi kan agak riskan ya, kamu kayak nggak ada kehidupan pribadi, kalau misalnya WhatsApp kamu cuman satu-satunya itu, gitu.
Nah itulah, makanya aku menciptakan batasan-batasan tadi, Kak, demi adanya ruang-ruang pribadi yang, mmm, estetik dan tentunya nyaman gitu.
<laughs> Dan damai gitu ya.
Betul, tepat sekali, Kak.
<laughs> Nah, tadi, kalau itu kan hanya sebatas, membatasi ataupum ataupun mengurangi ne notifikasi ya.
Mhm.
Nah, kamu pernah nggak, secara total gitu, kayak matiin HP atau mode ini nih, mode penerbangan? Sehingga HP kamu itu bisa melayang tuh.